Alors dis-moi, j'ai une petite question.
Ouais?
Heu, qu'est-ce qui te met en colère par rapport à la chasse illégale?
Bah, le fait que ces chasseurs en question, heu, vont chasser des espèces en voie de disparition, des espèces qui sont protégées.
Ouais.
Et heu et ça, en fait, ça nuit à notre biodiversité.
Oui, exactement.
Ça nuit à la biodiversité et aussi, des fois, ils vont chasser juste pour, heu, avoir une trophée, c'est-à-dire que les rhinocéros, par exemple les r les rhinocéros, heu, blancs, ils vont les chasser juste pour prendre la la corne.
Ouais. Ouais. Ah oui, oui, j'ai vu ça, ouais.
Ils vont tuer la bête pour prendre la corne et et souvent, ils vont l juste laisser le corps par terre comme ça.
Ouais, exactement.
Et ils font ça pour d'autres animaux aussi et heu, par exemple, le jaguar ou heu, le léopard.
Ouais. Ouais.
Heu, des fois, ils vont les chasser his hi histoire de juste récupérer la canine et ils s'en vont.
C'est vrai. Ouais, oui c'est ça ou de la peau et puis le reste ils laissent traîner, ouais.
Exactement.
Ouais. Non moi, ça, c'est vrai que ça me ça me r rebute surtout en ce moment, on parle partout, heu, des espèces en voie de disparition et cetera, même des espèces menacées tout court.
Mouais.
Ah et heu, il y a il y en a de beaucoup qui, pour des vieilles croyances, aussi, vont aller, heu, tuer certains ou chasser s ch certaines espèces animales. J'avais vu l'exemple, par exemple, en Chine ou dans certains pays asiatiques, en fait, ils pensent que certaines parties des animaux peuvent avoir des vertus pour la santé.
Tout à fait.
Et donc même si c'est illégal, ils vont par exemple tuer certains certains animaux comme le léopard des neiges qui qui est en voie de des je crois disparition ou heu, menacé au moins, heu, pour, heu, récupérer je sais plus quelle partie, heu, je crois la queue pour, heu, pour en faire des remèdes, heu
OK. Eh ben.
Mais, c'est c'est des croyances, des superstitions en fait, heu, qui conduisent à l'extinction des animaux pour rien, finalement.
C'est du grand n'importe quoi. Bah, peu importe, heu, la croyance, je pense que ça ne devrait pas, heu, conduire à la à l'extermination des animaux, quoi.
Ouais. Et heu, en plus, heu
Ça vaut pas le coup!
en en plus, heu, souvent, heu heu, en plus de l'extinction, je veux dire, de la chasse, souvent ils revendent aussi, heu, des animaux illégalement pour, heu, pour des gens qui veulent les accueillir chez eux et ça je trouve que c'est aussi, heu, criminel comme la chasse.
Oui. Mais heu, mais en fait le problème, c'est qu'il y a des pays où c'est pas illégal de faire ça. Par exemple, il y a des pays au Moyen-Orient, c'est pas c'est vraiment pas illégal en fait, c'est même très, heu, courant de voir ça, de voir des personnes avec, heu, des des léopards ou des lions ou des tigres chez eux.
Ouais. Malheureusement, oui. Ouais. Ouais, mais mais c'est cruel, tu i tu imagines, on leur coupe leurs griffes parfois, ils se font retirer les dents, heu, et heu, c'est tu vis ils vivent en appartement ou heu, dans des environnements qui sont pas du tout adaptés.
Ouais. Exactement. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les prendre bébés, et comme ça ils sont plus habitués aux présences, heu, des humains sauf que, bah, ils vont garder l'instinct quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas enlever l'animal.
Ouais. Ouais. Bah l'instinct il est là, oui, ouais. Et heu, et j'ai même vu le cas des petits s des petits singes, des petits primates. En fait, ils sont retirés, heu, de force à leur, heu, leur mère, b pour être vendus, heu, dans certains pays. Et ça, je trouve que c'est c'est tellement cruel.
Ouais, j'ai vu ça aussi. Ah oui, oui. Tout à fait.
Ouais. Et et même heu, pour moi, c'est aussi, heu, de la maltraitance animale, les serpents, heu, qu'on qu'on utilise là. Heu, par exemple, dans certains pays, issus, en Inde, heu, ou au Pakistan, j'ai vu ça, qui les espèces de charmeurs de serpents. En fait, ils prennent des serpents, heu, dans la nature et les ils leur donnent des espèces de de drogue pour qu'ils soient, tu vois, moins agressifs
Ah! OK.
mais, et pour moi c'est de la maltraitance animale, un serpent, heu, comme un autre animal, ça devrait pas être, heu heu, pris en captivité, heu, pour se faire de l'argent comme ça, heu, sur les sur les marchés, sur les sur les bazars et en plus, on on donne à des aux serpents un mauvais traitement.
Bah tant qu'on tant qu'on y est, heu, est-ce que tu penses que c'est bien de prendre un serpent comme nima comme animal de compagnie aussi?
Heu non, je suis je suis plus je suis p
Par exemple, les boas. Il y a plein alors c'est même à la mode parce qu'il y a plein de gens qui prennent des serpents, maintenant, pour animal de compagnie.
Ouais. Non, je suis assez contre parce qu'en fait, je pense que, heu, ben, t une vie en captivité, c'est pas du tout la même chose qu'une vie, heu, en extérieur et le problème, c'est qu'il y a des gens qui, heu, qui n'ont pas les moyens déjà de d'offrir un espace décent, heu, aux aux reptiles, de s'en occuper, heu, correctement et après, heu, pour le reptile, ça n'a aucun intérêt, en fait.
S'en occuper. Ouais.
Je t'a mmh.
Oui, tout à fait et aussi, heu, en tant qu'animal de compagnie, mais désolé, le serpent, c'est pas fait pour être un animal de compagnie.
Non, n bah, je te rejoins tout à fait là-dessus et aussi, bah le problème, c'est qu'il y en il y en a qui abusent, qui font de l'élevage intensif, heu, de re de serpents et heu, je pense que c'est mauvais aussi, heu, pour, heu, pour les serpents.
Oui, tout à fait et heu, il y a un truc aussi, c'est que, heu, maintenant, il y a même un commerce de serpents.
Ouais. Ouais, bah, c'est ça.
Parce que j'avais vu la vidéo, heu, d'un alors, je sais pas comment p comment je peux appeler ça mais c'est comme une sorte de ferme mais avec que des serpents et il y a un policier il y a un policier qui avait soit fermé ou ouvert une boîte ou une boîte quelconque et heu et en fait le propriétaire, il avait perdu pour plus de 100 000 $ de serpents.
Ouais, oui, oui, heu, il y en a. Ouais. <gasps> Ouais.
C'est énorme et si on si on devait compter tout ce qu'il avait, il avait, d'ailleurs, ce serpent assez rare et du coup, heu, je pense qu'il serait dans les, heu, allez, 1 000 000, heu, 1 fois 5 000 000, facile.
Ouais et Ouais. Ben, dis donc, ouais et moi, ce qui me ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, heu, les les personnes ont tendance parfois à abandonner des animaux. Imagine, heu, tu te retrouves avec des serpents, heu, dans les parcs, dans les rues, il y a certains, heu, aux aux États-Unis, c'est l déjà le cas, par exemple.
Oui. Et ben, c'est n'importe quoi.
C'est dangereux, ouais et heu, en France, heu, par exemple, ça, je ne savais pas. J'ai regardé un podcast, c'est un, mmh, c'est la seule personne en France, je crois qu'il s'appelle f heu, Philippe, heu, Gillet qui, heu, qui a l'habilitation pour, heu, récupérer tous les animaux exotiques, les reptiles qui arrivent en France et qui ne proviennent pas de France, en fait. Donc il les recueille chez lui parce qu'en fait, il pe quand un reptile est sur le sol français et tu as pas le droit de le renvoyer chez lui
OK. OK.
parce qu'il pourrait ra ramener des maladies et cetera.
Ah ouais? Ah OK.
Et en fait, heu, il y a des tortues qui sont assez dangereuses. En fait, on peut les adopter, heu, pour les avoir en aquarium, ce n'est pas un problème. Généralement comme elles vivent en aquarium, elles restent petites. Mais en fait, il y a des gens qui les ont abandonnées plusieurs fois dans la nature et en fait, comme, heu, elles sortent, heu, des aquariums, elles peuvent devenir très grosses
Ah ouais, d'accord.
et heu, le problème, c'est qu'elles ont des une, heu, mâchoire très tranchante. Elles peuvent, heu, casser un bout de bois.
Ah ouais? Oui, oui, bah, j'ai déjà vu des vidéos sur ça. Des gens qui donnaient des choses à à casser, heu, à une tortue et purée sa sa mâchoire était puissante.
Ouais. Ouais et le problème, c'est qu'il y a maintenant en France, il y a une prolifération de ces tortues-là dans dans des étangs, dans des lacs parce qu'en fait, il y a des gens qui les ont abandonnées. Ça peut être très dangereux, heu, imagine tu te baignes, heu, ça te mord le pied, heu, bah, t tu as une blessure, tu as tu as une coupure carrément.
Ouais. Assez profonde, ouais.
Ouais. Donc heu, c'est c'est dangereux et puis je me dis: «Les gens, ils prennent une responsabilité d'adopter un animal», en plus un animal, heu, normalement qui ne devrait pas être, heu, relâché dans la nature ici. Heu, c'est quand même c'est quand même, heu, dangereux. C'est c'est criminel.
Oui, tout à fait. Bah, il y a un pays que j'aime bien, heu, en parce que la biodiversité est, heu enfin, pas parfaite parce que i ça n'existe pas de bia de biodiversité parfaite. Mais en fait, elle est plutôt, heu, comment dire? Bien régulée. C'est l'Australie.
Ouais. Oui. Non, non, bien sûr que non, ouais. Ouais. Ouais, enfin l'Australie n pas tout à fait, parce qu'en fait, heu, les quand ils sont arrivés, les 1ers colons, ils ont ramené des espèces qui n'existaient pas, heu, en Australie. Comme les lapins et ça a longtemps été un problème, heu, les lapins, heu, sur le sol australien.
Ouais. Ouais, mais maintenant, il y en a plus. Il y a plus ce problème.
Il y en a plus, heu, ouais maintenant ils ont éradiqué le problème, mais il y a plusieurs, heu, siècles ou plusieurs années, il y avait.
Il y a eu une invasion de chats de de chats sauvages aussi, qu'ils ont exterminés. Mais main mais maintenant, actuellement ils ont pas ce problème. Et heu et en fait, ils ont toutes sortes de d'animaux. Ils ont toutes sortes d'animaux. En fait, c'est un pays que j'aime bien, heu, pour visiter, mais pas pour y habiter, en fait.
Ouais. Ouais, maintenant c'est Ouais. On heu, là, et là, c'est il y a des animaux qui me feraient peur, en fait, <chuckles> heu, honnêtement.
Non, non, j'ai vu des j'ai vu des araignées de la taille de la main de ma main, mais c'est n'importe quoi. <chuckles>
Ouais. J'ai j'ai un ami qui habite en Australie, des fois, il retrouve des des serpents, des araignées, des des, heu
Ah non, moi j'aurais pas pu.
des animaux terribles, heu, d chez lui, en fait, c'est c'est pi c'est.
Bah, en fait, il y a une dame, heu, qui avait qui est rentrée chez elle elle a fermé sa porte derrière elle et heu et après, par la suite il y a un boa qui est rentré. Il s'est enroulé autour du poignet, il l'a il l'a tourné.
Ouais, hem Ouais, non là c'est
J'aurais trop aimé, quoi. En plus, le boa, il devait faire quoi, il devait faire 2 mètres pour, heu, pour 30-40 kilos.
Ouais. Parce que Ouais, non, mais c'est c'est impressionnant, hein. Et j'ai, heu, justement, j'ai cette, heu, cette amie qui habite en Australie. Des fois elle m'envoie des vidéos, mais ils font peur, les animaux. <laughs>
Ah oui, oui. Et en plus il y a plus de kangourous dans le pays, que d'habitants, aussi, c c'est vrai ça. <chuckles>
Oui <chuckles> et heu, et heu, la dernière fois, heu, c'était, heu il avait vu des serpents en train de se battre, heu, dans dans son jardin.
Quoi?
Oui. <laughs> Il y avait un gros serpent, en fait, qui essayait d'en n d'en d'en manger un plus petit. Mais c'était vraiment, heu vraiment un gros, gros c'était vraiment le gros combat. Tu vois, ils se roulaient et c'est et c'est, heu, bon, on parlait vraiment d'un gros serpent qui devait faire bien 2 mètres et puis heu, le poids d'un d'un enfant sûrement.
OK. Il voulait pas se laisser faire. <laughs> Eh ben. Non ce genre de vie, c'est pas pour c'est pas pour moi.
<laughs> Ouais. Et heu, tous les jours, tu es obligé de faire attention même, quand tu mets tes chaussures qu'il y a rien dedans, heu.
Exactement. Quand tu vas aux toilettes, il y a rien dedans, aussi.
Ah non là, je pourrais pas, heu, je Il m'a déjà proposé plusieurs fois de lui rendre visite. J'ai dit: «Non, je peux pas». C'est c'est c'est au-dessus de mes forces. <laughs>
Ah bah <laughs> Une décision raisonnable.
Ouais. Non, mais, même maintenant, heu, ce qui ce qui me choque, heu, en chez nous, c'est qu'en fait, on a on a réintroduit certaines espèces, comme le loup qui avait disparu. Sauf que maintenant, il y a des gens, heu, qui il y a des problèmes avec les loups et il y a des gens qui recommencent à tuer illégalement, heu, des loups.
OK. Ah ouais? En France?
À les chasser, oui. Heu, en France, non, mais en j'habite en t Pologne et en Allemagne, oui, maintenant, il y a des gens qui qui, heu, qui, heu, vol volontairement, heu, chassent les loups.
Eh ben.
Ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal, vers là où j'habite- parce que j'habite à côté d'une grosse forêt- et heu, ça fait plusieurs fois qu'il y a des accidents bizarres, heu, de voitures impliquant des loups.
OK.
Sauf que nor normalement.
Ah. Attends, ils vont chasser les animaux et ils vont déguiser ça en accident, c'est ça?
Ouais. Oui, oui, heu je je c'est c'est pas c'est pas rendu officiel, mais ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens, heu, de la des associations de protection des loups qui pensent que, justement, ça pourrait être des, heu, on va dire de une chasse déguisée, parce que généralement, heu, comme ils disent: «Les loups, ils vont pas aller sur les routes».
Eh ben. Oui, bah oui, ils vont pas aller sur les routes, ils vont rester dans la forêt. C'est pas comme les biches, qui vont traverser tout le temps.
Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est ça, et puis là, ça fait quand même 4-5 incidents cette année, de loups, avec une voiture. Donc c'est assez, heu, suspect, cette histoire.
Bah oui.
Ouais.
Eh ben.
Ou ouais. Est-ce que mine de rien, ben, il y a beaucoup p de plus en plus de loups et heu, je pense que ça dérange, heu, certaines personnes. Et donc, heu, d d ouais.
Ah ouais? Mais mais toi en fait, est-ce que tu as pas peur d'habiter à côté de, bah, de la forêt, sachant qu'il y a plein de loups?
Mmh non, mais en fait, heu, j ça m'est déjà arrivé de me déplacer le soir à vélo et de voir des loups et heu, généralement ils ont peur, heu, moi j'ai peur aussi et puis heu <chuckles> et d chacun repart de son côté en fait, ils ils sont pas méchants.
Ah, c'est marrant la situation, parce qu'eux ils ont peur, ils prennent la fuite et toi aussi tu as peur, tu tu prends la fuite.
Ben en fait, ce ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais à vélo et heu, en fait, heu, comme il faisait assez sombre, c'était l'hiver, heu, je voyais, heu, je voyais au loin qu'il y avait une bête, heu, peut-être à quelques mètres qui essayait de traverser
OK. Ah d'accord.
bah, heu et puis je me suis dit: «Ben ça doit être un chien, heu, pff ou un renard, j'en sais rien, je le laisse traverser». Je freine, je le laisse traverser, il a eu un peu peur en entendant le bruit de frein, mais il a traversé tranquillement. Il m'a regardé, je l'ai regardé et puis je me suis dit: «Tiens c'est un loup» et heu, je me suis dit: «Je bouge pas au pire, heu, si si, heu, s'il m'attaque, heu, je vais partir en courant, en sprint à vélo» tu sais, mais mais non, il a juste traversé, il m'a regardée, je l'ai regardé, heu, heu, chacun est reparti.
Ah. Et Ouais. Bah en fait, heu, j'ai j'ai entendu dire que, heu, si par exemple tu vois un loup ou si tu vois même une meute, bah en fait si tu fais rien de stupide ils vont pas t'attaquer. Il faut juste que tu restes à ta place et et heu et que tu les bah que tu fais pas de mouvement brusque ou tu de et aussi de ne pas les menacer.
Ben, en fait je me suis, mmh Ouais. Mmh, heu, toute façon lui aus lui aussi, heu, ouais.
Parce que s'ils ne sentent aucun danger, ils vont juste passer quoi.
Bah lui aussi, il avait peur, il a vu que il a vu qu'un vélo arrivait et heu, j'ai freiné pour le laisser passer. Il est passé, il m'a regardée, je l'ai regardé et puis, pfff, voilà.
Eh ben, mais il était de quelle couleur?
Ben ils c'est ils sont un peu, heu, ils sont, mmh, entre le gris, le noir, le brun foncé?
Ah d'accord, bah, ouais, c'est typique quoi.
Mais, heu, ouais. Et heu, mais tu vois à sa démarche que c'est pas un chien, heu, il a la tu sais, il a des pattes assez allongées et puis il marche très, heu, très gracieusement par rapport à un chien.
Ah ouais? OK. OK et il est plus grand aussi j'imagine?
Ouais. Heu, bah, là non, c'était un petit un petit, heu, je pense il était pas il devait pas être bien vieux. Mais généralement quand ils sont seuls, ils sont ils sont peureux, ils vont pas chercher les problèmes.